อ๋อ
แสดงว่ายังไปไม่ถึงเชียงใหม่ใช่ไหม? <laughs>
<laughs> เขาบอกว่าถ้างั้นยังไม่ถึง อะไรอย่างเงี้ยค่ะ อือ
<chuckles> อ๋อ แสดงว่าต้องไปอีกนะ? <laughs>
ถูกต้อง ต้องไปอีก อะไรอย่างเงี้ยค่ะ เพราะว่าจริง จริง ๆ แล้วพูดถึงภาพยนตร์น่ะ มันก็ทำให้เราเปิดโลกทัศน์อีกแบบหนึ่งเหมือนกันนะ
<laughs> <gasps> อ๋อ ค่ะ ใช่ ๆ
อืม เออ แล้ว คะ
แล้วยิ่งแบบ เมื่อก่อนน่ะที่ ถ้า พ ถ้าพูดถึงแบบเมื่อหลาย ๆ ปีก่อนเลยเนาะ เป็นสิบ ๆ ปี อะไรเงี้ย สมัยแบบ เอ่อ อ่า อาจจะยังเป็นเด็ก หรืออะไรอย่างเงี้ย เวลาที่มีหนังหรือละคร ใช่ไหมคะ? ที่เขาไปถ่ายที่อื่น ๆ ต่างจังหวัดบ้านเรา หรือต่างประเทศ อย่างเงี้ย มันรู้สึกแบบ อุ๊ย! ตื่นเต้น โอ้ มันสวยจัง อะไรอย่างเงี้ย เพราะว่าโซเชียลไม่ได้เหมือนทุกวันนี้เนาะที่จะไป หาดูอะไรง่าย ๆ ใช่ไหมคะ? มันก็เลยเหมือนแบบ โอ้ สวยจัง อ๋อ ใช่ ๆ นึกออกอันหนึ่งที่เป็น อ่า เป็นละครเนาะ โอ้ แต่นานมาก <chuckles> เรื่องธรณี ธรณีนี่นี้ใครครองเนี่ยค่ะนานมากแล้ว ที่เป็นส่วนส้ม อะไรอย่างเงี้ย เออ แล้ว แล้วด้วย ด้วยความที่แบบตัวละครเนาะ เขาก็แสดงเหมือนกับว่า เขาอยู่ที่นั่น แล้วก็พาเราเหมือนแบบ เราอยู่ที่นั่นกับเขาด้วย อะไรอย่างเงี้ย มันก็แบบ เออ มันสวยดี แล้วก็เหมือนกับ เออ มีความสุขได้เห็นธรรมชาติ ได้เห็นวิถีชีวิตของแบบ คนที่เขาต้องอยู่สวนส้ม หรือทำ ทำไร่ทำสวน อะไรอย่างเงี้ย เออ ก็ ก็ดีนะคะ อือ
ค่ะ อืม อะฮะ อืม ค่ะ ใช่ ๆ ค่ะ อ๋อ ทางเหนือใช่ไหม? อ๋อ ค่ะ ค่ะ อือ ค่ะ อือ ค่ะ ค่ะ แต่ถ้าพูดถึง คิดว่าการถ่าย ภาพยนตร์ใช่ไหมคะ? แล้วก็เสียงในหนังอะค่ะ ช่วยทำให้ความรู้สึกเหมือนว่ากำลังอยู่ที่นั่นน่ะมากขึ้นจริง ๆ ไหม? ถ้าถามเรานะเราคิดว่า มันเหมือน เพราะปัจจุบันนี้ มัน <tsk> เขาเรียกว่าอะไรนะ? เอ่อ ด้วยเทคโนโลยีเนาะ ด้วยเครื่องเสียง ใช่ไหมคะ? มันเลยทำให้เรารู้สึกแบบเหมือน เช่น เสียงน้ำตก นึกภาพออกใช่ไหม? เหมือน
อืม ค่ะ ค่ะ เออ ใช่ โอ ๆ โอ ใช่ ๆ

อืม ด้วยเวลาด้วย ด้วยอะไรบางทีมันก็อาจจะต้องแบบผ่านช่องทางอื่น ๆ เนาะ แต่ถ้าถามว่า ถ้าถามเราอะนะ การดูที่แบบจอมือถือกับจอใหญ่อะ ใน ในมุมของเรานะ เราคิดว่าอารมณ์มันต่างกัน
ใช่ ๆ ค่ะ อืม
คือถ้าจอใหญ่เรามีความรู้สึกมันสะใจ มันเห็นภาพที่ชัดขึ้น แล้วทีเนี้ยมันอินอะ มันอิน เออ แต่ถ้าผ่านจอเล็ก ๆ บางทีอะ สมาธิบางครั้งเราดูมันก็จะหลุดนะ อย่างเช่น อย่างสมมุติเราดู ๆ อยู่ อา เสียง พ เอ่อ เสียงโทรศัพท์ข้าง ๆ ดังขึ้น หรือไม่ก็คือ เอ่อ เสียงรถผ่าน เสียงของตก เราก็ต้อง หรือคนเดินมา หรือใด ๆ เรา ก็อาจจะต้องหยุด ถูกไหมคะ แล้วก็หันมาว่า เอ่อ อะไรอย่างเงี้ย เราว่าถ้าพูดถึงอะในมุมของเรา เราว่าเกี่ยวไหมสภาพแวดล้อม เกี่ยว แต่ก็อย่างว่าแหละ ณ ปัจจุบันนี้ ทุกคนกลายเป็นว่า
ใช่ มันก็จริง ๆ เออ ค่ะ ค่ะ ค่ะ อา ๆ ๆ ใช่ เออ
ต้องใช้มือถือเป็นหลักเลยอะเนาะ คือบางคน ใช่ ดู ในรถก็ยังดูได้เลย ถูกไหมคะ?
เนาะ มันสะดวก ค่ะ
อืม
อ๋อ งั้นถ้าอย่างงั้น ก็แบบนี้มันจะดีขึ้นไหม คือเวลาที่เราแบบ ดู ดูจอใหญ่ ๆ ในโรง ใช่ไหมคะ มันก็อย่างที่คุณบอก เลยแหละ เรื่องของอารมณ์ ความรู้สึก อารมณ์ร่วมอะของคนที่ไปดูด้วยกันเนาะ มันจะแบบทำให้เราสนุกมากขึ้นเนาะ ระบบเสียงอะไรมันก็ชัดเจนแบบสะใจ อะไรอย่างเงี้ย ทีนี้แบบพอมาแบบจอเล็ก ๆ เนาะ งั้นเราอาศัยเป็นแบบ หูฟังที่มันแบบ เอ่อ ดี ๆ สักนิดหนึ่ง แล้วก็แบบดูคนเดียว ไปเลยค่ะ <chuckles> ให้เสียงมันแบบอยู่ในหู อยู่ในหัวเราแบบกระหึ่มเลย น่าจะได้แค่นั้นแหละ <chuckles>
ค่ะ อือ ๆ ๆ ค่ะ ใช่ เออ อือ ๆ อ๋อ โอเค <chuckles> <chuckles> อ เออ <chuckles> อ แล้วจะได้แค่นั้น ใช่ไหม งั้นเพราะจริง ๆ แล้วอะ สรุปง่าย ๆ คือสภาพแวดล้อมอะมันก็มีผลต่อความรู้สึกเนาะจริง ๆ แล้วอะ เพราะว่า
ค่ะ ก็คือจริง ๆ ก็ จะยอมรับว่า ใช่
อืม เพราะว่าถ้าอยู่ในโรงอะ โอเค ไม่มีใครลุกไปไหนแน่ ๆ แต่ว่าถ้าดูผ่านมือถืออะ แน่นอนมันไม่ได้อยู่ในโรง มันอาจจะอยู่ใน กับครอบครัว หรืออาจอยู่กับเพื่อน หรือใด ๆ ถูกไหมคะ หรือบางทีบางคนอะ ก เราเคยเจออะ ที่เข้าไปนั่งจับกลุ่มกันนะ ไปนั่งกันตามห้างแล้วก็ แค่ไปดูหนังอะเธอ
ค่ะ ใช่ ๆ ค่ะ